Iıı, ne oluyor? Iıı, rock oluyor ya. Ya, rock'ı her zaman dinliyorum ama işte dediğim gibi
Mesela Türkçe rap rock mı? Ne tarzda ne türde bi rock?
Türkçe rock oluyor, Duman oluyor genellikle ya. Duman ve Şebnem Ferah oluyor. Iıı, çok nadir Evet, seviyorum. Bir de çok nadiren hani
Hımm. Evet, seviyorsun. O anda hitap mı ediyor mesela hani? O anki ruh hâline, o akışa çok uygun mu buluyorsun ne hissettiriyor sana?
Ya şey gibi, o tarafta o elektro gitarın sesi, böyle, o hani öyle bir tiz bir sesi vardır ya, bazen son böyle en alttaki 3 tel. Öyle bir o hüzün var orada da. O hüzünü öyle, hani, dışarı vuruyor gibi hissediyorum. Sözleri bir yana, sesler bir yana. Yani enstrüman olarak, ııı, ağlatıyor yani. Iıı, ağlıyor gibi bir durum oluyor. O taraftan da hani, beni anlıyor, bak aynı durum var gibi hissedebiliyorum. Bir empati kurabiliyorum ya da o benle empati kuruyormuş gibi hissediyorum.
Evet. Hı hı. Hıı, doğru. Evet. Evet. Peki hiç hiç beklemediğin bir anda iyi moddasın ve birdenbire gerçekten çok hüzünlü hissettiren ve de bir şeyi de hatırlatan bir, iii, şarkı mesela. Bu duygu geçişleri sende yoğun mudur, o zaman nasıl hissedersin?
Evet. Evet. Çok. Çok, işte, o listenin karmaşıklığından dolayı ne bileyim, i i işte, Pharrell Williams'dan Happy dinliyorum mesela. Çok alakasız bir sonraki şarkı, Gündüzüm Seninle ya da ne bileyim, kısmetim kapanmış falan gibi geliyor, böyle yaylılar falan. Iıı, sonra öyle 5 dakika öyle duvarı izleme.
Ha, anladım. Ha, evet. Bir duygu geçişlerine izin izin veriyorsun. E, peki mesela bir liste oluştururken, ııı, duvarı izlediğin şarkılarla mı başlıyorsun? Yoksa o liste ilk başta enerjik mi başlıyor? Oradaki geçiş nasıl?
Evet, evet. Bu 5 dakika duvarı izleme oluyor. Hıı.

Bence müzik için biraz öyle yani. O o oyunculuk ya da, işte, ne bileyim, futbolculuk gibi bir şey değil. Eee, yeteneğin sınırlı olsa bile çok çalışmayla çok, şey, evet yani. Hah, şöyle, tabii ki. Eee, hani, müzik yaratmak için, eee, hani, bestelemek için falan, evet. Çünkü o, hani, çok çalışarak iyi bir bestekâr olabileceğini düşünmüyorum. Ha çok iyi gitar çalarsın. Çok iyi bateri çalarsın da, hani, iii, iii, bir şey üretmek için bir şey yazmak için, eee, o tarafta farklı bir, eee, kafa lazım. O bambaşka bir yetenek yani diye düşünüyorum. O çok çalışmayla olmaz.
Hani, çok da öğrenilmiyor yani. Hımm, tabii. Hımm. Anladım. oğru. Peki ailende var mı böyle biri, yetenekli biri kabiliyetli müziğe yatkın hani müzik kulağı olan <chuckles> ya da etrafında arkadaş çevrende?
Nerede? Nerede? Nerede? Arkadaşlarım var. Tiyatrodaki arkadaşlarım genel olarak, eee, müziğe yatkın ve, hani, hem sesleri güzel, kulakları iyi ve iyi müzik dinleyicileri ama ailemde öyle bir şey yok ya, hani. Ailemde sanata dair, sanatın s'si yok yani, hani, eee, maalesef. Eee, ben, tabii ki, onun içine doğmayı ben de ise ke küçükken, iii, eee, hani ne bileyim 5 yaşında, ne bileyim, Led Z Zepplin'i öğrenmeyi, ne bileyim, Queen öğrenmeyi ben de isterdim. Beatles'ı öğrenmeyi isterdim ama olmadı. Ben de Murat Kekilli dinledim yani. O da iyi, o da iyi.
Hımm. Çok güzel İsterdin ama sanırım. <chuckles> Evet, ben de onu soracaktım. Ne dinledin? O yaşında evde ne dinleniyordu diye soracaktım.
Ahmet Kaya, Hande Yener, Murat Kekilli.
A! Biraz daha popüler kültür galiba, popüler müzik. A! Çok güzel. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbet oldu.
Aşık Veysel, eee, aynen öyle. Iıı, benim için de öyle çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim.

Hımm, aslında 1, iii, kime yapacağıma bakarım önce. 2.'si de ha hangi dilleri, eee, ya da dili, eee, koyacağıma bakarım. Bir de türe bakarım. Eee, nasıl yani bir şey öncesinde bir muhabbet yaptıksa, "A! Ben de tekno seviyorum." falan gibi bir şey söylediyse, eee, ona datekno bir liste hazırlarım ya da ne bileyim genel olarak "Ya sen, senin için müzik harika." falan gibi bir şey ol evet, kişiye özel, aynen öyle ama tabii ki, iii, belli başlı şarkılar, eee, her listede olabiliyor mesela. Geçenlerde, eee, Brezilyalı arkadaşım bir bana bir liste hazırladı. Eee, bu bu bu aralar böyle Brezilyaca, yani Porteki Brezilya Portekizcesinde şarkılar dinliyorum. Emm, hazırladı bana. Ben de dedim ki tamam 1 tane de ben sana hazırlayayım mesela. Ona şeye baktım, eee, işte, o babalar, eee kraliçeler, kralları, ııı, koymaya çalıştım mesela o tarafta. Hem, bilindik popüler şarkıları. İşte ne bileyim Tarkan da var, işte, ımm, Pamela da var, eee, Mor ve Ötesi de var, Barış Manço da var, Cem Karaca da var falan. Imm, öyle bir liste hazırladım mesela.
Hı hı. Evet. Hımm. Kişiye özel yani. Hı hı. Hımm. Çok güzel. Hı hı. Eve Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki mesela, ııı, karşındakinin müzik zevkini anlamak için, hani, onu tanıyor olman gerekir mi, yoksa sorar mısın, hani, hımm, tamam, hani, bu yabancı bir arkadaşın ve gerçekten hiç tanımadığı bir, eee, alanda, ııı, bir şeyler ona göstermek istiyorsun. Eee, hani, sorar mısın bu, ııı, on etkilenir misin? Ona göre müzik mi oluşturursun? Mesela işte Türkçe müzik hazırlıyorsan, Türk bir arkadaşın.
Hımm. Tamam. Imm, evet, yo aslında şey, Türk, üüü, kültürü tanıtmak, Türkçe müzikleri tanıtmak için işte yine ben hazırlamıştım. Ha ama, eee, o taraf
Hı hı. Evet. Hı hı. İşte Türk bir arkadaşın olsaydı mesela, hani, sorar mıydın: "Neleri seviyorsun, nelerle ilgilenirsin?" hani onun karakterini mi göz önünde bulundurursun yoksa daha çok kendi sevdiğin tarzlar üzerinden mi gidersin?
Ah, Türk arkadaşım olsaydı. Hımm. Eee Hımm. Eee, aslında ikisi de biraz. Eee, şimdi, eee, zaten arkadaşımı tanıyor muyum tanımıyor muyum gibi bakacağım. Tanıyorsam zaten az çok ne sevdiğini biliyorum ama belki b o tarafta benim sevdiğim şarkıları da ya bak bunu da sever belki diye böyle, hani, hafiften kendi böyle safıma çekme tarafında böyle biraz manipülatif şarkılar da ekleyebilirim aslında. Hani, ne bileyim işte tekno dinlemiyordur. Çok evet, biraz.
Hı. Evet. Biraz etkilemekle mi ilgili mesela? Orada, hani, onu etkileyebileceğin bir müzik tarzı mı?
Evet, biraz hem o tarafta, hem de kendimi de böyle biraz satabileceğim, şey diyebileceğim: "Hımm, ne kadar iyi müzik dinliyorsun." <chuckles>
A! Anladım, o zaman burada mesela, eee, karşı taraf ilgilendiğin biri, hoşlandığın biri diyelim, gerçekten bir müzik zevkiyle onu etkilemen mümkün mü?
Ha, tam tamam.

Iıı, a bi az biraz bence mümkün ya, neden olmasın? Eee, çok, eee, alakasız bir şarkı. Ya, mesela, işte, hatırlıyorum, işte, Arnavutluk, ııı, Arnavut bir hanımefendiyle konuşuyordum. İşte, diye bir adam var. Ben de böyle 1-2 şarkısını biliyorum falan. "A!" dedi, "Nereden biliyorsun, işte? Eee, dinliyor musun? Ben bayılırım." falan. Dedim ki, "Bilirim." falan gibi. O tarafta da etkilenebiliyorlar. A, bak benle aynı müzik zevkine sahip ya da ne bileyim bir tarafta film ya da müzik diye Evet. Eee, aynen. Ortak bir alanda buluşmak en azından bir yabancıyı çünkü mesela, işte, ilk randevuya çıkıyorsun, dışarıda bir şeyler yiyip içiyorsun. Eee, o tarafta "Tamam çok da yabancı değilmiş." gibi bir şey olabiliyor, ortak nokta olabiliyor yani.
Evet. A, çok güzel. Orada bir etkilenme bir etkileşim oldu galiba. Evet. Hı hı. Çok güzel. Eee, peki biri seni nasıl etkiler? O da çok önemli. Hani, birinin müzik tarzı seni etkilemek için yeterli mi?
Eee, ıb e etkili alanlardan biri. Eee, yani, hanımefendinin bu karakterini ve güzelliğini bir kenara bırakıyorum. Eee, i zevkleri çok önemli. Eee, hani ne izler? Ne okur?
Hımm. Yani, orada oradaki zevk önce mi geliyor? Yoksa güzellik 1. sırada, işte, seni etkili önce etkilemesi sonra, eee, bir entelektüel, eee, durumuna mı bakarsın? Sıralaman var mı?
Eee, iii, çok böyle mükemmel, aman aman, böyle, işte, ne bileyim, on üzerinden on olması gerekiyor gibi bir şey yok. Ama ben entelektüelliğe çok önem veriyorum. O tarafta zekâya ve, eee, ne kadar kültürlü ve daha hanımefendi olup olmadığı, eee, beni çok o tarafta etkiliyor gerçekten. Eee, ben de çok müzik dinleyen bir insan olduğum için o tarafta, "A, bak kaliteli müzik dinliyor. İyi." falan, eee, yani beni biraz yükseltiyor.
Evet, gerçekten önemlidir. Evet. Hı hı. Çok güzel. Peki şunu da merak ediyorum: Eee, ş mesela bu şarkıları sıralarken bir hikâye oluşturmak, sever misin? Hani, enerji yükselmesi düşmesi gibi.
Hımm. O o taraf onu ben çok yapamıyorum. Çünkü şu benim karmaşık bir listem var. Yani çünkü benimki benim listem de o tarafta, böyle, bir, nasıl desem, bir kaydırak gibi, yani, hani, ş direkt E, ya çok düşüyor, çıkıyor, y y yukarı çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Hani, böyle şey gibi değil, bir hikâye anlatımı, bir kreşendo, böyle, "Yavaş yavaş arttırayım, sonra yavaş yavaş düşüreyim." falan gibi bir, eee, şeyim yok. Benimki çok, böyle, alakasız bir de, böyle, aklıma geldikçe yüklediğim için, eee, eklediğim için listeye, eee öyle bir kötülük olabiliyor.
Anladım. Hımm, evet, akım var ya Hımm, anladım. Evet.